Oye, eh, háblame un poco sobre esto de lo que es la conexión con la tierra, ¿has tenido un viaje en el que sentiste precisamente esta conexión real con la tierra?
Ay, sí, mira, qué qué bonito tema, porque realmente a mí me gusta mucho, la naturaleza. <chuckles> Entonces, este, yo hace, como 2 años, creo, viajé a Pensilvania.
Okey. Oh, muy bien
Este, sí, sí, sí, yo soy de México, pero, pues se me dio la oportunidad. Entonces me fui a Pensilvania, este, creo que 3, 4 meses.
Pensilvania, okey. Muy bien.
Em
Okey, duraste buen tiempo, ¿no? Entonces.
Sí, sí, sí, bastantito. Yo fui a trabajar en el verano. Hay trabajos, algo así como, no sé, si, ¿conoces la película de Juego de Gemelas? <chuckles>
Ajá, sí, sí. <chuckles>
Que las niñas se van como a un campamento.
Mm, sí, sí.
Pues, a eso fui a trabajar yo, a esos campamentos. Sí, entonces los campamentos están literalmente ubicados en la nada, o sea, <chuckles> eh, y
Muy bien. ¿Como en el bosque, por ejemplo?
Exactamente, o sea, pero que es bosque, inmensidad de bosque, y no hay nada más. O sea que para ir a algún algún súper o algo cerca para comprar cosas, te tienes que echar una media, 40 minutos en coche.
Okey. Okey, algo lejos, ¿no?
Sí, y ahora imagínate caminando, pues <chuckles> más. <chuckles>
Okey. Oye, no, pues, te has de haber hecho más de la hora, ¿no?, tal vez caminando.
S sí, completamente.
¿Y entre puro bosque, eh, fue?
Sí, sí, sí, es puro bosque. Literalmente, allá se acostumbra mucho, bueno, depende completamente el campamento, pero se acostumbra mucho que justamente estén habituados como en el bosque todo, para que, vaya, no hay no hay Internet, no hay señal, no hay nada, es literalmente una desconexión completamente entre <chuckles> entre todo, entre las redes sociales, todo, te alejas al 100% de la civilización, vaya. <laughs>
Okey. Claro. Sí, no, y de todo esto, del, precisamente, como lo comentas, del Internet, o sea, pues, prácticamente de todo, ¿no?, pues de la civilización, del Internet, y eres solo tú y, pues, ahora sí que el bosque, ¿no?, y todo lo que hay en él. Oye, y y precisamente, ¿qué, ah, recuerdas algún momento preciso, o fue durante todo el tiempo que estuviste ahí lo que te hizo sentir esa conexión con la tierra, o hubo un momento en el que en el que sentiste precisamente esa conexión, o fue durante todo el viaje?
Ujú. Exacto. Pues, fue realmente como progresivo porque justamente uno como no tiene pues internet, el acceso a redes, el comunicarse con sus amigos, pues, al inicio uno está como de: "Ay, ¿qué hago aquí? Está bien feo el lugar". O, o sea no hay internet, <chuckles> o sea es como claro, claro, estás como hasta molesto, ¿no? De que por qué vine a dar aquí. Pero pues, poco a poco te da te vas dando cuenta de lo valioso justamente que es estar ahí, de lo de lo bonito que justamente es alejar la la vista de la pantalla tantito y ver más allá, ¿no?, ver los árboles Exacto, sí, sí, sí, o sea, y precioso, era era una cosa que le agarras tanto amor, o sea, que primero es como de que: "Ay, quiero ver TikToks, eh, quiero ver qué onda con mi Instagram, quiero subir historias", y no te das cuenta, ¿no? De lo que realmente importa. Ya después de un tiempo como que dices: "Pues ya, eh, no voy a conseguir internet, ni modo", como que ya <laughs> exacto, te rindes, pero justamente cuando te rindes es cuando te empiezas a dar cuenta de lo bonito. O sea, yo salía de mi cabaña y había una ardilla ahí rondando o comiendo, o sea, precioso, precioso. Una vez me tocó que yo escucho un ruido afuera de mi cabaña, y yo: <smacks lips> "¿Qué será?" Salgo y había un mapache esculcando ahí mi basura, <chuckles> haciéndome nada más un relajo. <laughs>
<laughs> Okey. Sí, extrañas, ¿no? Claro, la naturaleza. <chuckles> Te rindes, ¿no? Okey. <chuckles> Okey. O sea, era la naturaleza completa, ¿no? Habían animales, entiendo, me dices afuera de tu cabaña, había, o o sea, y a ti eh, perdón, ¿no te no te dio miedo como a lo mejor Pues bueno, yo creo que si vives, eh, en no sé, en alguna ciudad, pues no sé, en la civilización, digámoslo así, el hecho a veces de estar con animales así con como mapaches o algún otro que te puedas encontrar, ¿no te no te resultó como en en un poco de miedo, tal vez?
Ujú. Sí. Ujú. Pues no, hasta eso no, por ejemplo, las ardillas, pues, me encantan, ¿no? Y los mapaches se ven muy lindos, o sea, em, hasta eso, como que no se te acercan o no te atacan, los animales, pues, como es un campamento que ya está establecido y pues exacto, van ahí ni o sea, como 2000 niños cada año, pues están acostumbrados a al movimiento, a la gente. Entonces no es como que, mm, o sea, como que sean agresivos o algo así, no. Y yo no me considero una persona miedosa. Entonces, yo hasta sentía más padre, como esta experiencia de que: "Qué bonito". O sea, obviamente hay de animales, animales, ¿no? Cuando, una vez había una familia de osos, o sea, imagínate el papá, la mamá y el bebé osito. <laughs>
¿No? Muy bien. Okey. Ya están acostumbrados, ¿no? Okey. Claro, claro. Oh, okey. Okey. Todos, ¿no? <chuckles>
Exacto. Ahí sí nos dijeron: "Oigan, hay osos. O sea, si los llegan a ver o algo así, eh, métanse a una cabaña, a la primera que encuentren, eh, no pasa nada", ¿no? O no corran, o no tengan miedo, o teníamos radios, porque no teníamos Internet, pero sí teníamos radios. <laughs> Entonces, era así como de nada más ponen la alarma del radio y ya, o sea, como que te digo, hay de animales a animales, pero justamente, pues, aprendes esa como conexión y ese respeto, ¿no? Yo vi a los osos pero si no les tienes, este, o sea como si no los lastimas, si no los atacas, o sea si tú de verdad vas caminando, los puedes ver, ellos te van a voltear a ver y te ignoran, o sea es como de que: "Ah, jum, sale". O sea
Muy bien. Okey. Claro. <laughs> Ahí nos vemos, ¿no? <chuckles> Tú sigue tu camino y yo el mío. Okey.
Exactamente, exactamente. O sea, realmente aprendes justamente esa convivencia, ¿no? O sea, literalmente como está en la película de Mulan de Mulan, digo, de Pocahontas, sale así como como que justamente ve lo bonito de la naturaleza, escucha, vaya, o sea, la película te lo muestra así tal cual. Siento que cuando la vi pequeña no lo valoraba. <laughs> O sea, como que tú dices: "Ah, una película cualquiera", pero no, la vi apenas de adulta. Y de verdad dices: "Oye, te muestra justamente qué bonito es eso". Exacto, qué bonito es justamente darte cuenta de los animales, ¿no? Porque justamente hasta pasan de tú ves a un oso y lo quieres atacar, pero no ves que tiene a sus bebés, a su familia, o sea, habla justamente de esa conexión de como los humanos con la tierra. Y cuando ya lo vives, de verdad dices: "Es tal cual", o sea, la película lo describe tal cual. <laughs> Y es muy bonito cuando te das esa apertura, vaya. Ujú.
Ah, la de Pocahontas, okey. Muy bien. Lo que es. Okey. Okey, oye, pues qué interesante. Cómo cómo es que conectaste, ¿no? Con la naturaleza, y como lo mencionas, ¿no? Que fue progresivo, tal vez, al inicio un poquito, pues, no tan acostumbrada, ¿no? A a estas cosas, pero pues qué bueno, ¿no? Que pudiste realmente conectar. Y justo a ver, me me surge una duda, ¿no? Porque como lo mencionas que fue progresivo, ¿al inicio, eh, consideras que te costó el hecho de a lo mejor no tener señal como para, no sé si a lo mejor antes estabas muy metida en lo que eran las redes sociales, o en lo que es en el teléfono, que a lo mejor te costara a lo mejor al inicio tener que dejar, eh, pues, un tiempo eso al a un lado?
Sí. Ujú. Ujú, ujú. Sí, completamente. Obviamente al inicio me costó muchísimo trabajo porque, pues, uno justamente está acostumbrado a sus redes sociales, al compartir lo que hace uno cada 5 minutos, o sea, como de voy por un café, y ahora estoy esto. <chuckles>
Sí. Sí, sí, sí.
Mm, entonces, pues, sí, al inicio cuesta mucho trabajo porque, pues, hasta uno quiere como las redes sociales son justamente como para compartir lo que estás haciendo. Entonces, uno estando en otro país, viviendo otras experiencias, pues, lo primero que quiere hacer es eso, ¿no? Es mostrarle a sus conocidos o a la gente qué está haciendo, qué está viendo, todo ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente al inicio yo sentía como el chin, quiero subir esta foto, quiero, este, no sé, postear esto, pero, pues, ya llega un momento en donde dices: "A ver, mejor tomo fotos y vivo le el momento, o sea, vivo la experiencia". Exactamente. O sea, está muy padre que uno le quiera demostrar a los demás lo que hace, pero creo que lo más bonito es justamente vivir la experiencia y vivir de verdad, pues, esa conexión real. O sea, de nada me sirve estar viendo el paisaje detrás de la cámara de mi celular, si la puedo ver con mis propios ojos, ¿sabes? Ujú. Ujú.
Claro. Claro, no lo disfruto. Claro, sí. Oye, y y justo eso que mencionas, ¿no? De que, pues, mejor, o sea, tomo las fotos y vivo el momento. Eso que me mencionas es muy cierto, porque bueno, hay veces que aunque salgas a vacacionar a algún lugar, no sé, a la playa, o alguna ciudad nueva, o lo que sea, eh, hay veces que por estar tanto en el teléfono compartiendo cosas, o hablando mandando mensajes, pues, precisamente estás en el lugar, pero no lo vives, ¿no? Y precisamente qué bueno que tú tuviste ese pensamiento de decir: "Mejor voy a vivir el momento y, pues, lo voy a disfrutar", ¿no? Y justo, eh, por ejemplo Ajá
Ujú. Ujú. Exactamente. Ujú. No, y co vale completamente la pena, vaya. <chuckles>
Sí, sí, sí, supongo, yo me imagino que sí, la verdad es que no, no he tenido ese esa oportunidad de conectar tan así con la naturaleza, pero claro que yo creo que es a algo que a todos nos nos llega a apasionar, ¿no? Y y y nos gustaría tener la oportunidad. Y precisamente, eh, quisiera saber, como desde ese desde ese momento que conectaste con la naturaleza, que estuviste un poco más en conexión, que tal vez, eh, pues, una persona común y corriente que, pues, su vida está en la ciudad, o algo así. Este, ¿cambió algo en tu forma, eh, de viajar, o a lo mejor en tu relación con el medio ambiente, en tu forma de de cone de conectar con la tierra, tal vez?
Ujú. Sí. Mm. Sí, completamente. Cuando vives algo tan bonito, una experiencia justamente tan, pues, tan conexión, porque hay de viajes a viajes, ¿no? Hay unos en donde vas de diversión y todo. Pero, pues, este viaje que fue más el conectar con esto, que fue la naturaleza, con los animales, aprendes como mucho el respeto. El respeto hacia cualquier ser vivo, o sea, siento que cuando justamente estás en tu ciudad ves, no sé, la araña y ay, mátenla. <chuckles>
Claro. Muy bien. <chuckles> Sí, ¿no? Sí, sí.
Ujú. Y cuando justamente estás allá, por ejemplo, ahí en el bosque había obviamente muchísimas arañas y muchísimos insectos que en la ciudad normalmente matarías. Pero te das cuenta que es parte de un ecosistema, que a fin de cuentas estás justamente que la araña está ahí por algo, y que está en su espacio, y que tú le estás invadiendo su espacio y cómo vas a llegar a matarla, si el que está invadiendo eres tú.
Claro. Eres tú, eso es cierto, eh.
Ujú. Y y en general, eh, aunque vivas en la ciudad, em, yo aprendí mucho eso, y ahorita soy como fiel creyente de eso de que los humanos llegamos a invadir la tierra. La tierra era de naturaleza, era de animales, eh, les pertenecía completamente, ¿no? Entonces llegamos nosotros a invadir y a destruir, y es muy triste, o sea, en donde había muchísima vegetación, ahora hay edificios, en donde había un lago, ahora hay una industria. O sea, es muy triste ver eso realmente. Ujú.
Muy bien. Claro, sí. Claro, eso eso que mencionas es muy cierto, ¿no? Y, por ejemplo, eh, ahora tú consideras, por ejemplo, al momento de de ver a los a unos animales, o de ver como precisamente mencionas, ¿no? Todo lo que es parte de la misma naturaleza, ¿tú crees que ahora ese viaje te cambió la manera en en en ahora sí que no? Por ejemplo, en lo cuando te encuentras una araña, o en algún animal así, que, pues, sientes un poco a lo mejor más de compasión al momento de matarla, o al momento de de quererle hacer algo, precisamente porque, pues, tú ya viviste rodeada de estos animales y, pues, te diste cuenta que es parte de de de que también es su tierra, ¿no? También tienen su su su lugar y su espacio dentro de ella.
Ujú. Exacto. Sí, completamente. Yo ahorita, yo odio las arañas, las odio completamente, pero es algo que yo llego a ver una, y ya mejor es como de que oiga me ayudan a sacarla como a la hierbita, al pastito o a la plantita, porque honestamente me da miedo, y yo y bueno aquí en la casa, pues, para qué, ¿no? Pero, o sea, sí justamente aprendes eso, al decir bueno, es su mundo, es su su espacio y también se trata de respetar cualquier ser vivo, o sea, a fin de cuentas todos están aquí por algo, o sea, las arañas se comen a los mosquitos, o sea, luego los mosquitos nos pican a nosotros, entonces siento que cada ser vivo tiene su valor y que de verdad aprendamos a a querer, a valorar nuestra tierra y a cuidarla. Porque vaya, el medio ambiente nos los estamos consumiendo nosotros. Ujú.
Muy bien. Claro. Claro, sí. Y, claro. Oye, eso también que mencionas es es muy cierto, ¿no? El hecho de la función que tiene, ¿no? O sea, a veces uno se anda quejando de los mosquitos, pero uno mismo es el que mata las arañas, ¿no? Y no te das cuenta que tal vez, por eso es de que tienes mosquitos, ¿no? Pero qué bueno que que pudiste hacer como una reflexión sobre todo esto, ¿no? De cuidar a las especies y de aprender a vivir con ellas, y también de cuidar lo que es el medio ambiente, ¿no? Este tipo de bosques, de de vegetación, pues, cuidarla, ¿no? Pues, muchas gracias por compartir esta experiencia conmigo. La verdad es de que me gustó mucho el el saber cómo es que conectaste con la tierra. Muchas gracias.
Exacto. <chuckles> Exactamente. Ujú. Exacto. Ujú. Sí.